Mm. Maganda nga mga coping strategies yan 'no. Kasi, ah, yung curve ball ng buhay di natin alam, eh, kung kailan siya darating, eh. So, dapat prepared talaga tayo 'no. At buti nga sa'yo naging blessing. Ang kulit lang ng story 'no, kasi parang naging blessing pa. Usually kasi 'pag nanakawan yung isang tao, magwo-worry talaga yun. Na, "Hala, yung phone ko." Pero ikaw, ginawa mo siyang leverage para mas maging okey yung mental health mo 'no. Ginawa mong sandata 'yong nangyaring hindi maganda para sa ibang tao, mm.
Mm. Mm, mm. Mm. Mm. Oo. Mm, oo. Buti nga din nung mga time na yun hindi pa talaga uso yung mga, ah, wallets. Yung mga e-wallets or mga app or ano, for banks. Kasi siyempre, dun ako magpa-panic, eh. So, pero kung nung time na yun tsaka hindi rin talaga ako mahilig mag-install. So, lately na lang talaga kasi dahil din sa trabaho. At ano siya, eh, uhm, na ano ko din sa sarili ko na mas maraming importante. Kumbaga, mas okey na, ah, naka nakikita ko yung paligid ko. Mas okey din sa akin na hindi ko iniisip yung validation galing sa ibang tao. Kasi ang nagba naranasan ko na siya noon, eh. Ibababa yung sarili ko and, ah, isa pa kasi humingi rin ako ng tulong dun sa mga kaibigan ko na mga missionary. Ah, kasi hindi ko pa kaya nun yung mga counseling, yung mga psychiatrist and nahihiya ako kasi pag ginawa hindi naman siya nahihiya, pero, ah, ini unang step ko talaga kasi is makipag-usap muna dun sa mga tao na malalapit din sa akin, yung mga missionary na kaibigan ko. So, sabi nga nila n oo oo.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Which is okey lang naman 'no, kasi di naman siya something to be ashamed 'no, na humingi ng tulong. Ah, gusto ko rin pala malaman, kasi sabi mo nag-focus ka sa work, nagkaroon ba ng instance na na-overwork ka naman at kailangan mo magpahinga? At if oo naman, ano bang maipapayo mo para sa mga sobrang busy talaga, ah, para malaman nilang kailangan din magpahinga ng tao?
Mm, mm. 'Yan Mm. Oo. Hmm.

Eh, 'di parang ano, ah, naging blessing in disguise pa na nawala 'yong isang phone mo or na nalaglag ba o nanakaw. Kasi parang naging trajectory siya, for a better mental health para sa'yo.
Oo, oo. Oo. Oo. Kasi, pagka nando'n ka na sa part na working ka na and kumbaga nando'n na 'yong pressure ng buhay, parang ano, eh, parang, ah, sana all, ganiyan, kinakasal na, sana all may anak na, or sana all may bahay na, ganiyan. Hindi rin siya okey, kasi nakikita ko din na, oo nga naman, 'no, 'yong iba na-a-acquire na 'yan kasi sa phasing nila. And ako din, makukuha ko din naman 'yong mga bagay do'n sa phasing ko kasi, ah, the more na nakikita mo or nilalagay mo 'yong sarili mo sa paa nila, na hindi mo naman nakita 'yong ibang pinaglakaran nila, mas lalo kang mababaon sa ano, eh, sa lungkot. At ako, talagang inaral ko din na hindi ako kumbaga hindi rin intindihin minsan 'yong mga sinasabi no'ng mga tao kasi, ah, s words nila 'yon, eh, or kumbaga opinyon nila 'yon, eh. 'Yong ma magma-matter talaga
Mm. Oo. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Totoo, mm. Mm. Oo. Eh, 'yon nga, eh, kas mm.
mm, ang nagma-matter kasi talaga dapat is 'yong ikaw, 'yong sinasabi mo sa sarili mo na dapat, hindi ka palubog din sa sarili mo, like 'yong sinasabi na hanggang ganito na lang ba ako, ah, ito lang ba 'yong kaya ko oo. Kaya minsan sinasabi sa'kin ng mga kaibigan ko, parang ang yabang ko magsalita, sinasabi ko lang sa kanila, "Hindi ako nagyayabang, way ko 'yon para itaas 'yong sarili ko" kasi sino bang magtataas sa'kin? Bukod sa mga totoong 'di ba, parang, ah, magaling kasi ako, or bukod do'n, eh, kaya ko 'to, or bukod dun is ah
Mm, ayan. Oo. Masus 'yong feel mo stuck ka gano'n, oo. Hmm, ikaw lang din naman, eh, mm.
kasi gawa ko yan, eh, 'yong mga gano'n. Not technically na nagyayabang, pero siyempre alam ko din sa sarili ko na hindi ko naman na-acquire 'yon without praying, 'yong mga gano'n. Pero, ah, kumbaga ano siya, mental set siya na parang, na magagawa ko 'to, kaya ko 'to, 'yong mga gano'ng bagay.
Mm. Mm, totoo. Mm. Mm. <clicks tongue> Eh, at this point in your life ba, bu bumalik ka na ba sa social media? Nagso-social media ka na ulit?
Actually, may social media ako, para lang din mag-message sa mga kamag-anak ko. Meron akong Facebook, nag-aano din naman ako nagso-scroll-scroll lang din naman ako. Pero hindi siya technically parang, mag-engage pero makara makakita ng mga pusa, 'yong mga gano'n lang.
Mm. Mm, and Oo. <laughs> And how does it work for you? May mga instance ba na kasi alam natin na ang mental health ay hindi 'yan consistent na bagay, 'no. Ah, may times na okay, tapos magkakaroon talaga ng sometime in your life na may magpapa-trigger sa'yo. At gusto kong malaman, ano ba 'yong ginagawa mo? Ano ba 'yong coping strategy mo natututunan mo throughout the years na wala kang phone? Paano ka ba nagco-cope?
Mm. Mm. Mm.